อ๋อ ก็คือเหมือนประมาณว่า เขาเดินขึ้นเดินลงดอย คือพระ พระอาจารย์เขาอยู่บนดอย แล้วเขาลงมาสอนอย่างเงี้ยเหรอคะ? แล้วเขาก็ พอสอนเสร็จเขาก็ขึ้นกลับไปบนดอย อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อือฮึ ไม่ใช่ ๆ ไม่ใช่ ๆ คือคนละยุคกันนะ ณ ยุคนั้น หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะ ระหว่างที่ ค หลวงพ่อ ก่อนที่หลวงพ่ออะจะมาเปิดแบบว่าสำนัก ให้ มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมาย สมัยนั้นน่ะ หลวงพ่ออะยังเรียนอยู่ หลวงพ่อเดินขึ้นเดินลงดอยทุกวันเลยค่ะ ระหว่างที่เขา ฝึกอยู่อะค่ะ ที่ตัวหลวงพ่อฝึกเองอะ ไม่ใช่นักเรียนนะ ไม่ใช่นักศึกษา
อือ ๆ ๆ เออ ๆ อ๋อ อา ๆ ๆ เขาก็เลยอยากจะเอาจำลองเหตุการณ์นั้นมาให้เรา ประมาณนี้ อ้อ เข้าใจแล้ว อา ๆ ๆ ๆ อ๋อ
ใช่ ถูก อืม ค่ะ แล้วทีนี้พอเราเรียนจบหลักสูตรอะค่ะ แล้วเขาก็ ก็จะมีแบบว่า เราก็จะเป็นรุ่นพี่แล้ว เราก็ เขาก็จะถามว่า "ใครอยากจะทำงานอะไร? อยากเป็น สับ สะหมา สะ เอ่อ อาสาสมัครอะไร?" อา
อืม อ๋อ ก็คืออาสาสมัครอะไรในโครงการของเรา อะไรอย่างงี้ ที่เราเรียนจบใช่ไหมคะ?
คือพอเรา พอเราเรียนจบ 6 เดือน เราก็จะแบบเป็นรุ่นพี่ คือรุ่นพี่เนี่ย จะต้องคอยบริการน้องนะคะ อย่างเช่น จะต้องมี เอ่อ พิธีกร มีคนทำอาหาร มีคนทำความสะอาด มีคนที่ดูแลเกี่ยวกับการเงิน มีคนทำความสะอาดห้องน้ำ ใช่ เนี่ยค่ะ คือพวกเนี้ยค่ะ เป็นอาสาสมัครทั้งนั้นเลย โดยที่รุ่นพี่ที่จบไปอะค่ะ อือฮึ
ค่ะ โอ้ ก็มีหลายตำแหน่งมาก อืม อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยเราเลือกอะไรคะ?
เราเลือกเป็นพิธีกร เลือกทำความสะอาด แล้วก็เลือก เอ่อ
อุ๊ย! อ๋อ คือ คือ 1 คนเลือกได้หลายตำแหน่ง อือ
ใช่ ๆ เราเลือกแล้วว่า มันแบบว่าไม่ตรง อะ ให้มันแบบว่า เออ อาจจะ ไม่ตรงเวลา อะไรกัน อย่างเงี้ย ไม่ชนกันน่ะ อา เราก็ แล้วบางอย่างก็ทำอาทิตย์ละวัน อย่างเงี้ย เราก็เลือกแบบ นับเงิน การเงินนับเงิน แล้วก็แบบว่า เอ่อ รับสมัคร เป็นอาสาสมัครรับสมัคร คนที่จะมาสมัครเป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่รุ่นถัดไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม แล้วเราก็ สมัคร
อืม อืม อ๋อ ก็คือ ถะ แล้วอย่างสมมติถ้าแบบคนหนึ่ง เรา เรา เรา เรา เขาเรียกว่าอะไรอะ เราเลือกแค่สมัครตำแหน่งเดียวได้ไหม?